Ah ouais, ouais, mais, c'est ça en c'est que il y avait un truc aussi, heu, par exemple, tu vois avant la formation que j'ai faite, heu, j'ai été contacté par une boîte pour faire une alternance chez eux, tu vois? Enfin, une école et en gros, je devais trouver, heu, une boîte et si jamais tu es dans ce genre de truc, dis-toi que légalement tu as 3 mois, heu, quand tu as été en qu quand tu as été pris, hein, au niveau de l'école, heu, pour trouver une entreprise. C'est-à-dire qu'en fait l'Etat te, hem, l'Etat te donne 3 mois en fait, de cours «gratuits» entre guillemets, donc forcément c'est les cours les moins intéressants, hein, c'est normal. Hem, t pour justement trouver
Après c Ouais. Mmh mh. Ouais. Ouais. Ouais, c'est vrai, il il te cale, heu. Ok, ouais.
<chuckles> et heu, j'étais arrivé à un à un compte où j'avais tellement plus de thunes, que déjà, bah, en fait, heu, je prenais même plus ma carte bleue. Ma carte bleue était juste dans mon sac, enfin, dans chez moi, tu vois? J'avais mis assez juste pour régl régler les assurances et mutuelles tout le bo heu, tout le tout le tintouin et je me souviens que vraiment je devais prendre le bus et genre, il manquait il manquait comb il me manquait 20 centimes. La 1re fois de ma vie que je vais voir des gens pour demander de l'argent, tu vois? Ah mais c'est ah c'est quelque chose! Ah ouais, ça te débloque un truc, hein! Parce qu'en plus honnêtement, je suis honnêtement, hein, j'étais bien habillé enfin que, chemise, heu, cravate, heu, veste et tout, j'étais blanc. <laughs> J'étais blanc et je suis un mec, tu vois! Heu, ah ouais, mais laisse tomber, hein! Il y a personne qui m'en a filé! Il y a juste une étudiante qui m'a qui m'a payé un ticket et ch non mais mais c'est un truc de fou, tu vois. Tu imagines? Tu imagines, je suis déjà je présente bien et je galère, moi! Mais tu imagines les autres, c'est une dinguerie, enfin c'est c'est un truc de fou quoi. Ah ça a débloqué des trucs! Je me suis dit: «OK. Ouais, ouais! Ouais, ouais, ouais, c'est pas c'est pas fou en fait». <laughs>
Ouais, ouais. Ouais. OK. Ah oui, ouais, ça c'est ouais, ouais. Sérieux, propre quoi. Et tu demandes 20 centimes, à un passant, quoi. Mmh. Après, heu Ouais. Et je sais que chez nous, heu ouais, quand tu as quand tu es vraiment en manque d'argent, heu, c'est compliqué, mais je trouve je trouve que par rapport à il y a la question de est-ce que l'argent affecte notre personnalité, aussi? C'est quand même sympa de savoir que quand tu es, heu, quand tu es un peu, heu, dans la dans la «merde» entre guillemets, et que tu peux demander, heu, de l'argent à quelqu'un et qu'il te le prête ou qu'il te le «donne» hein, entre guillemets, c'est quand même vachement sympa parce qu'on avait aussi un problème récemment là, juste parte en vacances
Ouais. Ouais. Ouais.
et en vacances, bon c'est un peu quand même, heu c'est plus galère que quand tu es chez toi, tu as un peu moins d'options et puis on devait on te on devait on devait on devait payer pour une, heu ouais, on devait payer pour une machine à laver et puis c'était il nous manquait vraiment rien et puis on ét on était avec mon frère, on était là, heu, bon, heu, on demande à une dame qui qui passait là, heu, un couple, heu, de de de
Ah ouais, c'est sûr. Puis là, tu es tout tout doit être payén quoi. Tout doit tout toute action doit être payée quoi, hein. Ah ouais!

Et ça le motive pas, heu, ça le motive pas non plus. Et et p
Ah ouais, bah après s'il est dans une grande ville et qu'il se dé il se dépatouille avec les les transports en commun, oui c'est pas très c'est pas très grave quoi.
Ouais et le problème, c'est que pour revenir à à la question de l'argent, il est i il m'a appelé, il m'avait dit, heu, il m'avait demandé si je me si je me rappelais exactement de combien ça coûtait parce qu'il avait vu une offre en gros sur internet, heu, c'était à «mi mille euros» entre guillemets.
Ouais. OK.
Il me fait: «Waouh mais c'est c'est super cher, c'est pas possible, heu, vous allez pas payer autant, heu, pour le pour pour ton permis?». J'ai dit: «Si si c'était vraiment, heu, 2 fois 600 €, heu, donc là ton offre elle est elle est correcte quoi» et i il était enchanté parce que
Ah ouais, ouais, ouais non mais c c'est un truc de fou!
il s'attendait pas autant quoi.
C'est un truc de fou et et tu vois? Ça c'est un un point qui qui qui qui m'impacte un peu, tu vois? Ça veut dire que moi en fait, heu, j'avais débloqué un peu d'argent pour, heu, pour ce genre de chose et j'étais pas bon tu vois? Mais genre du coup, ça me démoralisait de refaire une autre séance parce que je savais que j'allais reclaquer 60 balles tu sais, pour à peu près 1 heure et 1/2. Sachant que c'était en ah ouais bah ouais en en grosse période de, hem, comment on appelle ça? Tu sais en grosse période sèche où vraiment il y a il y a 1 moniteur pour, heu, pour une dizaine, une t quinzaine de d'élèves, donc en fait tu fais 1 séance par semaine, ce qui sert à rien en vrai, p pour le coup. C
Ouais. Ouais, ouais si tu le finances toi-même, heu, c'est énorme. Ouais, ouais. Ouais, puis tu perds un peu les tu perds, heu, l'habitude, heu, entre chaque semaine et tout, tu perds tes réflexes.
Exactement. Exactement et du coup en fait, plus tu allais en séance et plus tu dépensais d'argent et plus tu étais un enfin moi je sais mais ça m'impactait vraiment parce que je me suis dit: «Ça, c'était de l'argent qui était, heu, qui était tombé par les fenêtres», tu vois? Parce que c'est de l'argent que tu investis pour, heu, pour que tu t'améliores, mais en fait, heu, si tu as pas assez de moi, je sais qu'il m'en fallait beaucoup plus. Enfin vraiment si je je pouvais en avoir 4-5 par semaine tu vois? Ça aurait été parfait. En plus de ça tu vois j'avais un moniteur.
Ouais. Ouais. Ouais, c'est clair, heu Ah ouais en fonction des en fonction des auto-écoles, ça peut être compliqué hein.
<gasps> Ah, ouais, ouais, il était sympa hein, mais il était vraiment trop de la vieille école, heu, vraiment à me dire, heu: «Beh écoute, heu, Loïc, c'est cool là, tu vas me payer, heu, mon Netflix voilà en faisant des erreurs aussi bêtes, heu, franchement c'est c'est assez abusé quoi, donc si tu veux au pire donne moi 60 balles directement hein». Ah ouais, ouais mais moi ça marche pas, enfin c'est c'est pas un enfin tu m je de ch je vois p même pas dans quel monde ça marche en fait c'est du <chuckles>
<chuckles> Ah ouais, il était cash en plus. Ouais ouais. Ouais, ouais. Ç ça, heu, sur la santé mentale, c'est pas c'est pas très positif.
Ah ouais, ouais, c'est c'est pas ouf hein.